あのですね。この、地元の方のみぞ知るっていう、こう、ローカルしか知らない穴場スポットを、もしあれば教えてください。
はい。 はい、ええ、そうですね、あの 実家の故郷の、まあ、浜松の、まあ、ローカルしかか、どうか分かりませんけど。ま、比較的穴場かなというところですよね。
お、はい。 うん。 じゃあ、浜松の穴場スポット、お願いします。
はい。はい、そうですね。えっとですね、まず最初は、えっと、自衛隊のですね、基地があるんすけど、航空自衛隊の。
はい。 おお、はい。 はい、うん。
それであの、ちょっとした航空展示してあるところがありまして。
お、はいはいはいはい。うん、どんな感じですか？
はい。で、あの、そこ、まず何がいいかって、確か無料だった記憶があってですね
うん。 あ、素晴らしい。うん。
国の施設なので。で、えっと、そこ入ると
あ、はい。 はい。
いくつかこう飛行機が置いてあって、ほんとの。
あ、実物？うお。
あの、多分ええ。 で、もう多分退役したようなやつ、だつなんでしょうけど。で、確かにそこ乗ったりとか、実際。あとは、ええ
おおん。 え！ つこれマニアにはたまんないんじゃないすか？
ろ、そうですよね。あとシミュレーターは予約制だったかと思うんですけど、一応あってですね。
うん、お。 もう。シュシュシュミュレータまで、うん、はい。
ええ。 そうなんですよ。
ほうほうほう。
で、意外とね、あの、そういう意味じゃ、クオリティ高そうなんですけど
うん。 ええ、それ
まあ、大した宣伝もしてないっていうのもあってですね。はい、知る人は知ってるみたいな、はい。
うん、うん、ふんふん。 ちなみにあの、その、あれですか、自衛隊関係の航空機です？それともあの、いわゆるあの、JAL とかの自衛あ、自衛隊関係。ええ、マニアにはたまんないでしょうね。
あ、自衛隊関係す。やっぱり、はい、これは。 はい。 でしょうね、うん。それはそう思います。はい、ね。ほんとに、うん。
ミリオタとか。 うん。 うわ、そんなのがあるわけですね。全然知らなかった。うん。
そうですね、なんかその、自衛隊にもこう、ぽ広報が居て、こう、何て言うのかな、あの、うーん。民主的なこう、面を見せたいんでしょうね、あの
あ、はい。 うん。 あ、なるほど。
そういうミッションがあるみたいですね。うん。
うん。 へえ。あ、じゃ、自衛隊の方が、なんかガイドとかもやってるんですか？
確かはい。 ま、一応多分、くそこの広報担当の人が、ね、ま、アルバイトとか雇ってるかもしれませんけど、でも一応そういう組織みたいですね。
うん。 あ、はい。 うんうん。 ええ、これは意外も意外。
はい。 ですよね。うん。
あ、僕もちょっと興味出てきちゃったかな、みたいな。ちょっと乗り込めるなんて、ちょっとこれ、ちょっと、僕の血が今騒いでますよ。うん、うん。
ね、そうですか。 ねえ、そうですか。いやね、確かね、うん、そんなのがありましたね。うん。
おお。いやいやいや、これはえこれはちょっと、うん。これがこう、あの、航空自衛隊基地の、その展示場っていうところですね。
そうですね、すぐそばに確かあっと思います。はい。
うん。 はい。いや、これはですね、なんか、めちゃくちゃ意外。もう地元しか知らない、じゃないかと。はい。
あ、そうですか。はい。ええ。
はい。他に何かいかございますか？
えっとですね、他はですね、えっと
うん。 うん。
うなぎパイが有名なんですけど。
あ、あの浜名湖。
はい。
あ、はい。うん。
で、それの、あの、工場が
お、はい。
あるんですけど、一応その、工場の中の様子が見れるようになった工場になっててですね。
うん。 おお、はいはいはい。
一通り回れると。で、ちゃんと観光コースも作ってあると。
おお、うなぎパイ工場。はい。うん。
そうですね。で、一箇所だけ見れないとこがありましてね。
うん。 はい。
あの、パイ生地は人手で作ってるらしくて。
おお、なるほど。
そこだけは見せてないんですけど、それ以降は全部、あの、最後袋詰めするとこまで、シースルーで見れるようになってるらしいす。
<laughs> ちなみになんで、そこの、あの、ばちょばとあのそこの工程だけ見してくれないんですかね？
あ、多分ですね、あの、そこが秘伝なんでしょう、多分。はい。
うん。 あ、ああ。なるほど。うん。
ええ、はい。
おもしろ。それを隠すことによって更に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
ね。隠してるとか面白いですよね。
隠すところは更にね、こう、うなぎパイの価値を高めるというか。
うん。 ね。
ほう。
で、やっぱり不思議なのが、ま、人手のところはね、パイ生地作るとこなんですけど。あのパイって結構割れやすいんですよね。
うん。 あ、はい。 ああ、そうですね。はい。うん。
でね、だけど、その先ずっと工場で作ってて、ぐるぐるぐるぐる回ってて、あ、折れないんだと思ってですね、はい。
<laughs>
基本は、はい。
うん。 ね。
で、回ってるところどころになんか、あの、<groans> 写真撮るとこがあったりとか
はい。
なんか、あの、昔の
うん。
デザインのパッケージとか、まあ、色々置いてあって、うん。まま、あの、正直言うとそれ程度なんですけど、そうは言ってもあの、一応そこで作ってるってのが面白いすよね。
あ、うん。 うん、ふんふん。 なるほどね。
はい。
いや、お、ね、ほんと、あの、うえうなぎパイ、こう、長いじゃないすか。あの、にじゅっセンチぐらいあって。で、あの、パリッってこう、噛み噛んでるんですけど、真ん中辺が折れちゃったりしてね。そうそうそう、あ、けどうん。
ええ。そうそうそうそう。 うん。 そうそうそうそう。で、やっぱり、昔は特にね、あの、運んでる最中に折れすたりとか。<laughs>
あ、はいはいはい。うん。あったんですね。うん。
ね。ちょちょっと今よりは、頑丈になってるかなみたいな、はい。
うん。<chuckles> なるほど。あの、ちなみにですね、あの、その、うなぎパイのウナギはどこから取り入れてるんですか？
はい。 えっとね、あれは、ウナギのエキスを使ってるらしくて
はい。
なんか、その程度は聞いたことありますけど、はい。で、もともとね、ウナギの産地でもあったので、最近はそれほどやってないみたいですけど、ま、それで、そういう名前になったというのは聞いています。
うん。 あ、はい。 あ、じゃ、うなぎそのものを使ってるわけではないと。
そうですね、ウナギの、えっすエキスだとか、うん、それを、う、使ってるっていうのは、聞いたことあります。
あ。 うん。 ね。ウナギってほら、養殖できないっていう今でも言われてるので。うん。
はい。 いや、あの、稚魚は作れないけど、そっから先育てる養殖はやってるので、うんうん。
あ、ちえ、稚魚は育てられないということですか？
なあ、ねんそうそうそうそう。あれは、なんかあの、太平洋の真ん中辺で、あの、生まれてるらしいんですけど、それは、まあ、今あの、いや、ようやっとそこまで分かったらしいすけどね。うん。
あ、うん。 うん。 うん。 あ。 あ、ええ、そうなんですか。
そうらしいっす。だから、未だに、その、どうやったら増やせるかっていうのは謎で、で、ゼロから挑戦してるところもあるけど、まだ量産に持ってける状態でもないしっていうね。
うん。 うん。 うん。 あ、稚魚を、じゃ、どっかから捕ってこれるってことでしょうか？
うん。 で、今は台湾とかあっちから輸入してるんだけども、それも枯渇し始めててどうしようかっていう話ですね。
うん。 はい。 え、ああ、じゃ結構進んでるんっていうことでしょうか？
はい。 前よりはそうですね。一応、できたことはできたんだけど、でもたくさんは無理みたいな状態みたいです、今。
うん。 うん。 おお、ちょっとこれ希望はありますね、もう、あの、蒲焼きがもっと安くなるかなと、じゃあ。うん。
まあね。 うーん、でもなんか、ちょっとまだ分かんないですね、はい。ま、そんなところもありと。
ああ。 あ、はい、じゃあその、蒲焼き工場の、あの、見学できる工場があるということですね。はい。
はい。 そうですね。で、その次はですね。
はい。
ローカルの人は普通に知ってるけども、観光客は普通はいちいち行かないけど、ま、ちょっとしたスポット。
あ、はい。 うん。 はい、何でしょうか。
えっと昔、あの、軽便鉄道って言って、その線路幅の狭い鉄道が市内に通ってた時期があって
はい。
1900、確かね、60年代の前半に廃止になって、今、遊歩道になってるとこが多いんですけど。
おお。 路面電車ですか？
えっと、一応普通の汽車みたいな
汽車、あ、はい。うん。
線路幅の狭いね、うん、だから人あんま乗れないみたい。
はい。 ああ、じゃ、しゃしゃあの電車の幅も狭いと。
そうです。で、えっと途中にね、トンネルが
はい。 うん。
あるんですよ。
はい。
で、そこの区間が今はちょっと、おしゃれにもう1回、あの、レンガとか積み直して
ほう。
で、中に昔の写真とか、こう掲示してあるところがあってですね。
ああ、トンネルに、はい。
割と市内の真ん中からちょっとぐらいのとこに。 で、それが、ま、知る人ぞ知るスポットではあるんですけど。
うん。 ほう、ほうほうほうほう。
で、昔はもっと穴場でして、それが。
うんうんうん。
そういうこと何もしてなくて。 しかも、電気がね、ほぼないんですよ、その間、結構長くて、当時。
うん。 あ。 そのトンネル、内。
うん、今はね、ちゃんとして電気もついてて綺麗になってますけど。
うん。 はい。
で、そうすると、あの、季節によって上からぽちゃ、ぽちゃっと、こう水滴も垂れてきたりして。
お。 お。 うん、こう、なんかこう、結構あの、あれですか、あの怖いスポットだったんですか？
ちょっと、怖いと思うじゃないですか？で、えっとね。
うんうん。はい。 うん。
歩くと1分とか、2分とか、ちょっと掛かるんですけど
うん。 うんうん、はい。
あのね、高校生の通学ルートでもあったんですよ。
おお、はい。
そうすとね、その先に公立の高校が2つあって
お、はい。
で、片っぽは、共学なんだけど、女子2割ぐらいしかない。
お、はい。
で、もう片っ方は、女子校だったりするんすよね。
お。<laughs> ああ、はあはあ、なるほど。うん。うん。
あのなので、あの、仲良しの男女は、まあ、そこを歩くと、なかなか、あの、どうなったか知りませんけど、ちょっとした、あの、嬉しいスポット。
うん。 おお、まさに地元しか知らないネタですね。
うーん。 そうですね、そう。ま、残念なのが、今は、あの、ちゃんとライトが付いてて、昔のそういう鉄道時代の、こう、写真が貼ってあったりとか、ま、小綺麗にはなってて、ま、それは、それでいいんですけどね。
うん。 うん。 うん。 うん。 うん。
はい。でも、ちょっとね。
ただ、ちょっと当時のあのヒヤヒヤ感がないと。
そう、あの、ね、きっとほんとの仲良しの男女はちょっと、チャンスだったと思いますし。
じゃ、んあの
これから仲良しになろうとする男女にとっては、「うーん、どっちかなんかやってくるかな、やってこないかな」って言いながら何も無しで終わったりとかね。
うん。うん。 う、うーん。 あ。
まあ、なかなか。
じゃあ、あの、なんかこう、あのトンネル あの「二人で歩いたんでしょ？どうだったの？」とかそんな感じのネタが。
ありそうです。はい。
ああ。なんか想像出来ますよ。
ね、暗くて、多分そんな見えないしっていう。はい。
うん。 う、ふん、うん。
うん、歩いてみたかったですね。はい。誰かとね、うん。
<laughs> あ、ねえ。 ねえ。はあ、これね、まさに地元の、もう、いや、なんか心があったまる話だなと思って。
そうですよね。うーん。
けど、夜なんか結構暗くて危ないじゃない？
いや、ちょっとね、夜は危ないと思います。あの、昼間でも真っ暗なので。はい、ええ、当時は。
うん。 うん。 よね、夜はね、その当時。
夜はちょっと危ないから行かない方がいいと思います。はい。はい。
行かない方があ、なるほど。あの、避けて通る、ん、あの、ルートもあるんですか？
まあ、あの、その上の方のちゃんとした、あの、国道通れば別に、はい。
うん、うん。あ、ああ、なるほどなるほど。
はい。
ああ、けど、それはね、まさに穴場スポットですね。その、もう地元ならではの、しかもエピソードありの。
そうですよね。 はい。 そうですね。あのままにしといて欲しかった気持ちは若干ありますが、はい。
あの うん。ね。なんかあのトンネル、二人で歩いて何もなかったら、そんなはずないでしょう、なんていう会話がこう、想像できます。
そうですよね、はい。ね。で、なんで、なんよく分かんないけど、あの、2つ並んだ高校の通学ルートみたい、はい。
ね、あい うん。 <laughs> しかもほぼ、男男子校とすね、女子校。うわ、これ
ね、やっぱりあの、立場的に微妙なのは、その、共学の方の女の子はどう思ってたんだろうみたいなね。はい。
うん。 うん。 <laughs> ね。
思います。はい。
どうしてもね、その、女子校って、あとその、男子校って、あの、その、交際がすごい、派手んなるって聞いたこともありますので、うん。ねえ。いやいやいや。
うん。 そうですか。ね。うん。 まあ、そうですね。 ま、そう言ってくとね、まあ、あとお土産を何買うかですけど
うん。 うん。
えっとね、楽器の街でもあるので
お！はい。うん。
でも、まあ、ぐさすがにね、楽器おっきいの買って帰るわけにはいかないので
はい。
あの 親指ぐらいの大きさのハーモニカ売ってまして。
お！そんなちっちゃいハーモニカ。はい、うん。
はい。「ドレミファソラシド」ぐらいしか弾けないんすけど。
うん。
うん、ま、ちょっとおすすめですよね。キーホルダーにもなるしね。うん。
え、ヤマハでしたっけ？
えっとね、ヤマハもあんすけど、その、ハーモニカ専業メーカーさんが作ってるやつで、それは。
うん。 うわ、すごい！あ、これまさに地元の情報ですね。
はい。<chuckles> ね、あの、知る人は知ってるっていう、そういう感じです。はい。
うん。 ああ。 いや、これはね、ほんとにもうね、浜松をもう大々的にもうもうほんとに宣伝していただけね、もうあてあ、もうありがとうございます。ほんとに。
ありがとうございます。 ね。ね。 で、そんなお高いものでもないので、是非、特徴的でもありますので。はい。ま、そんな感じでですね、まあ、比較的穴場とか、元穴場スポットとか、ま、ご紹介させて、ね、あの、是非また遊びに来て欲しいなと思います。
うん。 いや、うん。 うん。 うん。 うん。 いや、今回はですね、ほんとに地元ならではのね、浜松の情報を、もう、ありがとうございました。
うん。 はい。 はい、話さしいただいて楽しかったです。
また、よろしくお願いいたします。
はい。